Ja, man kann feststellen, dass wenn man losgegangen ist und 'ne Zeit lang in dem Neuen ist und man schaut dann zurück und guckt sich die Leute an, die man zurückgelassen hat, dann stellt sich nicht selten das Gefühl ein: „Hey, das ist ja langweilig. Die macht ja immer noch das Gleiche, ne?"
Ja. Ja, das stimmt, das stimmt. Die haben sich nicht weiterentwickelt, genau.
Ja. J ja. Also, wenn man zum Beispiel jemanden trifft nach langer Zeit und der sagt dir: „Oh, du hast dich ja gar nicht verändert.“ <laughs>
<laughs> Das kann gut oder schlecht sein, je nachdem. <laughs>
<giggles> Also, ich würde da selektieren, das ist nicht unbedingt 'n Kompliment. <laughs>
<giggles> Na ja, wenn man's auf's das Altern bezieht, dann wahrscheinlich schon, aber ich weiß, was du meinst. <giggles>
<chuckles> Aber man kann auch in Ehren ergrauen. <laughs> Äh, das ist gar nicht das Problem, ne? Äh, du weißt ja, und das ist ja auch altersunabhängig, äh, wenn man aufgehört hat zu träumen, wenn man aufgehört hat, das Neue zu suchen und Abenteuer einzugehen, hey, dann bist du auch mit 30 schon alt.
Das stimmt, natürlich. Ja. Ja, denn absolut, da gebe ich dir recht. Genauso ist es. Es gibt Leute, die sind auch mit 20 schon alt. Ich habe das alles schon gesehen, ne? Na, wirklich, so ganz festgefahren in ihren äh, ja ganz furchtbar. Und es ist auch gar nicht so 'ne Frage des unbedingt nur des Alters. Es kommt ja darauf an, wie man ist und mit was für 'nem frischen, abenteuerlustigen Geist man, äh, dann auch, äh, umzugehen weiß. Mhm.
<laughs> Ja. Ja. Richtig. Ja.